Ciple bir adam, eee, böyle, bir araba yanaştı. İçinden, böyle, kelli felli 2 tane kocaman adam indi. Güneş gözlükleri, simsiyah cip, siyah takım elbiseler. <tsk> "Lan" dedim. "Ne oluyor?" Bana araba parçası verdiler, yani, bu adamlar kim? <chuckles> Neden kocaman bir ciple ge "O, kardeşim hoş geldiniz." Aldılar bizim çantaları bagaja attılar. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? "Abi," dedim, "hani, ben şeye gideceğim, hani, eee, merkeze doğru, Batum'a doğru gideceğim. Bizi, eee, oraya götürebilir misiniz?" "Hiç sıkıntı değil, götürürüz. Hele bir, hele" dedi, "bizim bir galeriye gidelim, eee, bir, eee tanışın bir patronla falan." Ne Ne patronu, ne galerisi, ne diyor bunlar? İrtibat da yok ar
Hı hı. <chuckles> Evet. Ya, burada peki, hani, şeyi de merak ettim. Eee, sonuçta, hani <smacks lips> sen o kutuyu aldığında tamam, hani, o bir cesaretle "Evet, bu işi yapacağım." dedin. E, yani, sonuçta "Ulaştırayım." dedin. Belki bir iyilik olarak gördün ama <smacks lips> hani, ne olursa olsun, eee, arkadaşın da mesela seni uyardığından bahsetmiştin. Eee, burada bir, hani, risk analizi yaptın mı? "Ya, ben bunu götürürsem şöyle bir şeyle karşılaşabilirim. İşte, başıma bu gelebilir." Eee, hani, sonuçta aslında birazcık belki de şeyden kaynaklı, eee, hani, otostop başlı başına zaten belirli bir risk alma, eee, etkinliği, ne olursa olsun. Eee, hani, tabii ki de belki de oranlar, eee, hani, düşük olabilir. Eee, kötü bir şeyle karşılaşma ihtimalin düşük olabilir, fazla olabilir. Ama, hani, bir risk olduğu, eee, aşikâr. Hani, o yüzden de, eee, ne olursa olsun bir risk analizi yaptın mı diye merak ettim.
Evet. <chuckles> Evet. Doğru. Hı hı. Hı hı. Şöyle, eee, aslında dediğin gibi her otostop bir risk. Eee, ben şunu düşündüm: "Yani, ya bu bir araba parçası değilse en kötü ne olabilir? Eee, mapusa düşersin, yani." Ne olacağı bu. Eee, yasa dışı bir şey falan da varsa, yani, p kutunun içinde. Eee, ki, hani daha da, eee, büyük bir sazanlık olamaz, yani, bundan. Hani, bunu, eee, hapisten çıktıktan sonra da, hani, ç çoluğumun çocuğumun çocuğu bilene konuşur, yani, böyle bir, eee, aptallık hikâyesi diye. Eee, ama Kimse bakmadı.
Hı hı. <chuckles> Evet. E, peki, gümrükten geçerken, eee, bir problem yaşamış mıydınız?
Yo, kimse bakmadı. Yani, d i X-ray'den bilene geçirmediler. Tabii, X-ray'den bilene geçirmediler ya.
A, kimse bakmadan öylece geçtiniz. Hı hı.